Вот ты знаешь, я пришла к тебе, а, поделиться, рассказать, ам, что я вообще начала замечать в себе последние несколько лет. Что в на каких-то встречах- ам, это могут быть и семейные встречи, родственные. Это могут быть это какие-то такие тоже встречи, м, небольшие, э, а, на каких-то праздниках. А, и вот я чувствую, что, э, я там бываю, ну, подолгу- или это приглашены дети, или это действительно родственные- то я чувствую какое-то чувство такой изоляции. Как будто мне самой вот не хочется особенно разговаривать с эт с этими людьми. А, у меня есть родственники- они, то есть со стороны моей сестры, это, м, другие родственники, из другой культуры. Ам, и в мы все понимаем английский язык, но их родной язык- я его не понимаю. И вот, ну, как-то вот чувство так вот себя на таких встречах изолированно: как-то мне не особо вот интересно и не особо-то хочется общаться. Вот я думаю: почему так? Вот раньше мне было вообще интересно общаться, а щас как-то, ну, видимо, эм, такое вот любопытство- оно поугомонилось. И хочется быть спокойно, а, просто поговорить со своим супругом, может быть просто попить спокойно бокал вина и особо там не втягиваться во все эти обсуждения, которые меня не интересуют. Вот такое вот у меня иногда бывает.
Да. Понимаю. Ты знаешь, э, тебя абсолютно можно понять, это нормально, да. Нежелание, да, вот на редких этих встречах с малознакомыми тебе людьми- неважно, да, чьи они родственники, это, по сути, чужие для тебя люди, да- что у тебя нет такого желания, да, прям вот их расспрашивать про жизнь, обсуждать какие-то общие темы. Ты знаешь, вот это формальное общение такое, да, формально-обязательное, да в неформальной обстановке, оно, действительно, довольно специфично, да. Ведь наверняка, если ты подумаешь о том, что, да, у тебя там впереди встреча с твоими близкими людьми, неважно, родственниками или друзьями, да, я думаю, что ты будешь чувствовать предвкушение. А, и это вот это нормально, да. То есть вот потерять, пэ, интерес к абсолютно всему общению, да- это может быть немножко тревожно. А ты знаешь, возможно, ты действительно права, ты немножко пересмотрела, да, вот это. То есть поначалу ты и старалась, да, может быть, и правда тебе было интересно, а теперь ты просто, ну, на самом деле что-то взвесила для себя, поняла, да, и, наверно, действительно просто вопрос-то: а как с этим быть, да? Так, чтобы действительно и соблюдать какие-то необходимые формальности, но при этом, да, не тратить на это много сил, нервов, времени, да. Наверное, вот вот этого тебе хотелось бы?
Да. Мгм. Мгм. Мгм. Ну вот да, ты правильно сказала: "Не трать много на это сил". Потому что ты думаю: "Ну вот, ну да, ты там будешь вежливо улыбаться, ну там, может быть, спросишь о чём-то, какой-то вопрос". И потом я думаю: "Ну вот н ради чего это?" Просто вот, э, а, ради для какого-то этикета, э, я это н не всегда понимаю, и, действительно, это забирает какую-то энергию. И иногда вот, особенно это делается на выходных, и хочется, ну, просто вот вообще, может быть, даже о чём и не разговаривать. Мы можем с моим супругом, мы можем иногда сами сесть и просто не разговаривать, и мы себя комфортно чувствуем. А, м, ф что-то, может, там можно наблюдать из окна. И так вот вот такое вот ощущение. И иногда думаю, может быть, э, со стороны п люди думают, что мы необщительные какие-то, а, какие-то замкнутые. Но думаю, э, тут, типа, я уже не студентка, чтобы вот так вот об этом переживать: э, вошла ты в компанию, не вошла в компанию. И <blows air> ну вот думаю <blows air> думаю, значит, это всё-таки не так. Эт это нормально, думаю.
Верно. Прекрасно. Ясно. Ты знаешь, это абсолютно нормально, а. И, э, ты знаешь, точно не надо, да, искать в себе какую-то там проблему, да, или считать, что что-то, да, не так. Нет, конечно, ну, всё это часть жизни, и это абсолютно естественно, что тебе вот эту пору суеты, да, праздников и в времени для отдыха, да, тебе хочется провести вот так, как тебе хочется. Да, и тут действительно, да, что я могу посоветовать, это, наверно, действительно прислушиваться еще больше к своим желаниям и решить, может быть, какие-то встречи вообще не стоит посещать или минимизировать их максимально, да. То есть от развернутого "провести целый день вместе" до "мы заедем на пару часов". Да, или как бы "мы не сможем в этом году", да, даже если так. Если действительно накопилась усталость и есть потребность просто вот посидеть, помолчать вдвоем с супругом, с бокалом вина, как ты сказала- это чудесно, что ты четко понимаешь, чего ты хочешь, да, и ну, и тебе не столь важно уже действительно там всем нравится, угождать, да, а, быть хорошей родственницей, да, которая всё время Э, поверь, найдутся люди. Ведь наверняка ты знаешь, что в круге вот этих, э, да, там когда в к вот эти сборища, э, из родственников, да, и каких-то таких малознакомых людей, всегда есть, кстати, активные, разговорчивые, да, которым это важно, да, которые любят это этот сабантуй. И прекрасно, пусть вот они отрываются, да, на таких вечеринках, а ты можешь се спокойно позволить либо сидеть где-то в стороне, либо вообще даже иногда туда не приходить. Что думаешь?
Мгм. Мгм. Мгм. Да-да. Да-да, вот им важно, да, некоторым. Мгм. Вот ты знаешь, вот, например, на вот это Рождество мы планировали, что мы тоже все вместе соберемся. Это будет в другой стране
Понимаю.
а, в стране, где живет моя сестра. И там тоже будет, с ее стороны, м, больше даже родственников. И и вот я я вот так вот подумала, я вот это всё представила, что будет много народу, суета. Хотя, конечно, классно для детей, когда дети одного возраста, они вместе бесятся, играют. И я вот это всё представила. Неужели вот так ду надо туда ехать, э, ведь туда надо ехать, там будут пробки во время Рождества. Я так подумала, и вот, э, мы отменили резервацию, я объяснила моей сестре ну, она может ну, она расстроилась, что мы не приедем, может быть, где-то обиделась: "Ох, жалко, что вы не приедете". А, и и я написала Я, конечно <chuckles> не на себя это, а больше на своего мужа. Я говорю: "У него так много работы, что он хочет на праздниках быть спокойно д дома ну, расслабиться, и вот, ну, в этот раз мы не приедем".
Можно. Отмазалась. Понимаю, да, действительно как бы, ну, это, э Ты знаешь, и это нормально. Это лучше, чем если б ты себя заставила, да, и действительно, вот если нет никакого у тебя энтузиазма по этому поводу, я так понимаю, да, что у супруга тоже. А дети, ты знаешь, у них, э, как бы в много положительных эмоций, да и много положительных впечатлений. Я уверена, что вы сможете тоже создать какое-то, да, ощущение праздника и не без, э, длительной утомительной поездки, и несчастных родителей. Вот. Наверняка, да, и такое тоже возможно, подумай об этом. И ты знаешь, как альтернативу, э, можно как бы эту поездку просто отложить, и когда-нибудь приехать к сестре, да, и чтобы дети поиграли вместе, но вот не вот в этом не в этом масштабе, да, который тебя так напрягает, да. Ведь действительно можно найти повод, да. Что ж теперь все делать, да, только в Рождество? Потому что, к сожалению, в эти праздники часто вот искажается вот это ощущение удовольствия, именно из-за суеты, из-за нервяка. Да. А это вообще-то волшебное прекрасное время, да, чтобы действительно просто замедлиться, чтобы, да, а, действительно понаблюдать за чем-то прекрасным, красивым, провести время с любимыми, самыми близкими. Да и Ну, как бы необязательно просто, да, радикально, да. Вот в этом году вы решили так и это абсолютно нормально. Э, да. Но, возможно, можно будет, да, организовать какую-то другую встречу, просто в другое время. Что думаешь?
Мгм. Мгм. Суета. Да. Мгм. А вот вот знаешь, я о чем думаю: Это хорошая да, это хорошая Мы, в принципе, отложили это на лето, да, хоть еще полгода должно пройт но лучше так Вот, знаешь, о чем думаю: на вот такие вот мероприятия, если всё-таки стоит на них идти, и вот вообще <gasps> Ах, как долго стоит на них оставаться, чтобы, ну, <grunts> не показаться невоспитанной, прийти показаться и уйти? Вот к какое-то, а вот, оптимальное время посещения такой вечеринки, или какого-то мероприятия?
Ну Ты знаешь, в зависимости, опять же, от формата, да, потому что если это, в принципе ужин, да, то, наверно, время ужина, да, достаточно, там, ч прийти чуть попозже, уйти чуть пораньше, да, и это нормально. А где-то, ну, формат 2-3 часа- это вполне соблюсти вежливость, со всеми поздороваться, всех послушать, да, со сдержанной улыбкой, да, все, чтоб захотели, да, с тебе выговориться. Э, немножко, ты знаешь, действительно использовать возможности чуть улизнуть от толпы, когда ты устала, да. Ну и, действительно, можно предупредить заранее, что, ну, вы уйдете пораньше. А, и ты знаешь, а, если у тебя есть вот, да, тот, кто организует вечеринку- это кто-то достаточно близкий, да, ты можешь сказать: "Мы очень устали"
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Предупреди, да.
Да-да-да, прост вот, н ну, нет сейчас ресурса, возможностей, да, прям вот быть до допоздна. Да, необязательно даже как бы аргументировать это какими-то конкретными, да, или выдуманными вещами, а просто абсолютно искренне, да, сказать, что, ну вот, не получится на целый день, но можем заехать на пару часов. Да, если скажут "да", ну, всё- это, да, как раз такая вот тоже формальная вещь, да. Можно со всеми увидеться, да, как бы поздороваться, легкие смоллтоки, и всё, и ехать домой на на свой любимый диван.
Мгм. Мгм. Ну да, <chuckles> действительно, да. Ну, ты знаешь, я с тобой поговорила, обсудила, в принципе, так и поняла, что я так уже и так м чувствую, что, в принципе, это нормально. Просто иногда хочется у услышать 2 мнение, совет, э, вот как вообще в таких вот мероприятиях, где много людей и разные, как сделать это более красиво, вежливо, и в то же какое-то время получить какое-то от этого, ну, удовлетворение. Спасибо тебе за твоё время, за твои советы. Мне было мне было приятно это обсудить с тобой.
А, спасибо тебе, что ты поделилась со мной, э. Да, я уверена, что всё у тя получится. А ещё маленький совет напоследок: да, если ты всё-таки попадаешь на эту встречу, ищи наиболее приятного собеседника. Наверняка, какой-то 1 человек да найдётся, да, с которым тебе всё-таки действительно будет интересно искренне поговорить, да, или который ты давно не видела, или, наоборот, новый человек, с которым интересно побеседовать, да, чтобы это время не было, как, да, вычёркивание минут, э, часов, да, ну, на твоём календаре. Удачи.
Мгм. Мгм. М-да. Спасибо! Пока.